Tapos ano, ano pa ba, ah, siyempre cellphone, lighter, yan, importante yung cellphone, lighter, kutsilyo. Kasi, ah, 'pag, ah, kailangan ng kailangan yun sa pagluluto ng pagkain, kasi i di ba? Or kahit wala kang baon na pagkain, parang iba pa rin kasi yung ano, alam mong may basic ano ka, yung necessities na kakailanganin, yen. Tapos 'pag camping sa dagat, same din lang naman. Pero siyempre di ka masyadong mag-e-effort sa gear mo nun mga baitings lang naman ang ihahanda mo, ganiyan. Payong, yung s yung SPF na lotion mo, ganiyan. Tapos yung mga maliliit hmm.
Mm. Yes, tama, tama. Yes, oo. Mm, ayan. <laughs> Oo nga, 'no? Sabagay. Oo, correct. Tama, alam mo, ano? Oo, naalala ko lang din kasi yung kapatid ko na ano, katulad mo, umaakyat din siya ng bundok. So, yung mga nabanggit mo, ganiyan-ganiyan din yung klase ng paghahanda ng ginagawa niya ano, at lalo na yung mga materials na binanggit mo talagang parehong-pareho din sa kanya. So, nakakatuwa na ano talaga, yun talaga yung pinaka-basic talaga pag-aakyat ka ng bundok para din sa sarili mo, sa safety mo, ganiyan. Pero kung ikaw ay papipiliin, or anong ano mo, kumbaga, anong pinakaimportante sa'yo, yung comfort ba, yung safety or yung experience?
Iba pa rin ang safety, dapat yun ang mauna. Ah, maganda yung experience, pero siyempre dapat naman ano, makalabas ka dun ng buhay. <laughs> Aanhin mo ang experience kung huling experience mo pala yun sa mundo. Kaya dapat unahin pa rin ang safety, yes, kasi
Mm. Oo. <laughs> Correct, tama naman. <snorts> Jusko naman, nakakatakot yun. Mm, oo naman.
ah, may mga taong nagmamahal pa rin naman sa atin na gusto pa rin tayong makitang buhay, ganiyan, na hindi nasasaktan at ayaw rin naman nating icon i-inconvenience yung mga taong nang ma-manage ng ating kabundukan, yung mga tour guide, yung mga porters, yung mga nagbabantay ng resort, ganiyan. So, be responsible para laging safe tayo lagi kasi buhay pa rin ang pinakamahalaga, ayan.
Mm. Mm. Hmm. Correct. Mm. Correct.